Sai, io mi sono trasferita, ehm, quasi 2 anni fa, ancora no, un annetto e mezzo, però ovviamente, ehm, cioè è stato un cambiamento bello importante, perché mi son trasferita all'estero, adesso vivo negli Stati Uniti; e, ovviamente, quando c'è un cambiamento così grande, si finisce alla fine per perdere un po' il contatto con, uhm, la tua cerchia di amici, ma magari anche un pochino con i familiari, cose così, no? Ehm, l'unica cosa è che adesso, cioè ne risento un pochino, perché ovviamente erano persone che vedevo tutti i giorni o, comunque, sentivo tutti i giorni. Nel mio caso vabbè, io adesso ho 23 anni, e la mia cerchia di amici sono sta cioè sono le persone che un con le quali alla fine ho frequentato il liceo, no? Perciò, ehm, un pochino mi dispiace, perché ognuno ha preso un po' la sua direzione e, nel mio caso, cioè io proprio dall'altra parte del mondo adesso, però sento ehm, sento un po' di tristezza, un po' di malinconia, perché almeno le mie 2 migliori amiche non le sento più, praticamente, cioè veramente poco.
Okay, ho capito. Ehm, è una situazione un po' frustrante perché, ehm, ti ritrovi magari anche a sentirti molto sola o comunque, anche se non sei sola, ti senti che, ehm, che ti stai perdendo comunque rapporti a cui tenevi, rapporti importanti. E posso posso farti qualche domanda e capire un pochettino meglio la tua situazione, così l'analizziamo insieme, ti va?
Mh-mh. Esatto. Certo. Sì, sì, assolutamente.
Allora mi hai etto che ti sei trasferita quasi 2 anni fa. Posso chiederti come mai?
Mh.
Per lavoro
Sì, guarda, in realtà sì no, no, no, in realtà è stato un po' un cambiamento improvviso, nel senso che onestamente io non l'avevo nemmeno detto ai miei amici che mi sarei trasferita. Ho cominciato ad avere un pochino i miei prob dei problemi personali perché i miei genitori si sono separati, e quindi, vabbè, poi alla fine, non lo so. Mio fratello viveva negli Stati Uniti ormai da 8 anni. E c'è stata la possibilità, quindi ho detto: "Vabbè, eh, vado anch'io." E quindi, ehm, mi sono trasferita per questo, cioè proprio da zero, è stata proprio una decisione un po' pazza, ehm, e da zero. Adesso sono cioè ripartita da capo qua.
Capis Capisco, quindi comunque vivi con lui o vicino a lui, nel senso, hai comunque un punto d'appoggio lì, uhm
Sì, anche se r onestamente io mio fratello non lo vedevo da da tipo 11 anni, abbiamo un sacco una grande differenza di età. Ci portiamo 18 anni di differenza. Quindi mia madre mi ha avuto quando lei era veramente grande, cioè, vabbè, veramente grande, a 42 anni e mio fratello l'ha avuto ai 25 anni
Okay. O Okay, capi quindi va
quindi vabbè. Sì, sì, cioè proprio fasi di vita diverse.
Sì, però comunque hai hai trovato un appoggio, perché io credevo che che fossi completamente, uhm, sola, uhm, ehm, e no, g grazie per per esserti a aperta, uhm, su questa cosa, e e e quindi dopo che ti sei trasferita, uhm <tsk> a parte come l'hanno presa i tuoi amici, cioè quando gliel'hai detto e poi, com'è cambiato il vostro rapporto, è cambiato subito, oppure nel tempo si è un pochino allentato?
Ah, okay. Mh-mh. <chuckles> Ehm, beh, io penso sia stata cioè già prima di partire, in realtà, sai quando uno finisce comunque le superiori, ehm, ognuno sceglie la propria strada. Io avevo cominciato a lavorare, ehm, in un asilo nido privato, quindi, a me piacciono un sacco i bambini, ancora non sapevo bene cosa fare all'università, quindi in realtà, ehm, io ho scelto di lavorare, invece la mia amica ha deciso di studiare. Cioè adesso faccio riferimento alle mie 2 migliori amiche che in realtà, son quelle alle quali tengo di più e cioè adesso ne risento il lo 0 contatto con loro, più che altro, no, perché eravamo un gruppetto da 3. Ehm, appunto, questa mia migliore amica è andata all'università, sempre nella stessa città dove siamo ci siam conosciute, e invece <tsk> l'altra mia amica pure lei ha iniziato a lavorare. Quindi, da lì- ormai gli impegni erano già un pochino diversi- ognuno un po' per i fatti suoi, e e ci eravamo già un pochino allontanate. Però, finché si vive nella stessa città, comunque, ci si riesce bene o male a organizzare per uscire, per fare un aperitivo, comunque per incontrarsi, per stare insieme, cioè è un po' più facile. Adesso diciamo che è molto più più marcata la differenza anche dal fuso orario, cioè io sono 6 ore indietro attualmente, quindi è veramente difficile combaciare gli impegni, anche perché io la mattina mi sveglio, devo andare al lavoro, cioè è un po' un casino.
Cer Eh no, immagino. Perché ah, la differenza è bella grande, magari da da una parte è giorno dall'altra è n è notte, quindi, uhm, poi di giorno si lavora, di notte si dorme, quindi capisco. E e cos'è che ti pesa di più, uhm, una mancanza prettamente fisica, quindi anche solo quella cosa e dire: "Okay, cinque minuti scendiamo, caffè al bar, vediamoci", oppure, uhm, ti pesa anche proprio, uhm, una mancanza di di contatto telefonico? Cioè, ovviamente entrambe, però voglio capire, uhm, cos'è che che ti pesa maggiormente, se se tu avessi riuscissi ad avere un pochettino più di contatto telefonico, comunque sentiresti questo sentimento, o è l'unione delle due cose che ti fa stare male?
Esatto. Mh-mh. Ehm, se devo essere completamente sincera, io penso che mi pesi molto di più il fatto che fisicamente non siano vicino a me. Nel senso che, comunque, ero, mhmm, abituata ad uscire spesso con loro i fine settimana, o comunque, ripeto, anche un aperitivo, un caffè veloce, cioè si trovava comunque il modo. Invece adesso son quasi 2 anni che non le vedo, comunque. Quindi ehm, è difficile come cosa, mi dispiace anche perché io qua non sono riuscita ancora a farmi una cerchia di amici. Cioè, una roba magari ho iniziato la palestra, però, ehm, magari è anche qualcosa di caratteriale, cioè, non ho avuto ancora l'opportunità di crearmi, comunque, dei contatti. Ehm, cioè, dei contatti veri o comunque che tu possa sentire e che tu dici: "Okay, questo è il mio gruppo." Quindi, ehm, diciamo che veramente mi dà un pochino, cioè, un po' di tristezza, uhm, la loro non presenza, non lo so, cioè, proprio il fatto di averli vicino a me, di uscire, andiamo, facciamo, questo.
Ecco. È difficile approcciare Sì, quindi quella scioltezza e quel, mhmm, viversi tutti i giorni. Eh io immaginavo, per questo poi te l'ho chiesto, perché molto spesso, anche se si mantiene un un rapporto, uhm, diciamo tra virgolette "epistolare" tramite il telefono, quindi di messaggi, uhm, però poi non è la stessa cosa, e quindi immaginavo potesse pesarti anche uhm, anche questo. E loro sono mai venuti a trovarti?
Esatto. Mh-mh. Ehm, no, no, no, no, perché, vabbè, loro sono un po' impegnate e quindi, in realtà, non c'è stata l'opportunità, ma stiamo parlando di di questo, in realtà. Cioè già da 2 settimane che stiam vedendo se riusciamo ad organizzare qualcosa.
Okay.
Magari per l'estate, quindi eh, io lo spero. Però, cioè, allo stesso tempo so che cioè, sarebbe bellissimo, però poi, cioè quando s ci dobbiamo s quando ci dovremmo salutare sarà sarà, non lo so. Sì, esatto. Esatto.
Sì. Sì. Sarà peggio, perché avrai sentito la vicinanza di nuovo; ehm, allora io ti stavo, mhmm, innanzitutto, consigliando magari di di organizzarti per uhm, però mi hai detto che già lo stai facendo, per farle venire un pochino nel tuo ambiente, uhm, così che magari tu riesca a sentirlo ancora più tuo, uhm, avendo la la presenza, anche se per poco, uhm, di 2 persone a cui tieni tanto. Uhm, poi, uhm, vorrei consigliarti, anche se poi è la presenza fisica, quella che ti manca di più, ma di, uhm, provare a organizzarvi molto meglio, uhm, magari mettendo pure un calendario condiviso con tutti i vostri impegni, per sentirvi, preferibilmente magari, in videochiamata. Quindi, che ne so, uhm, condividete il calendario Google, un calendario online, ognuna mette i suoi impegni sia di lavoro, di uscite, di viaggi, qualunque cosa, e e vedete quanti sono gli spazi disponibili per per sentirvi. Uhm, sì, questo potrebbe già alleggerire quella distanza. E poi, mhmm, questo, uhm, se può sembrare un consiglio inutile, però, uhm, ti ti suggerisco di, magari, cercare un nuovo ho hobby, uhm, dove dove stai tu, oltre la palestra, oltre il lavoro, uhm, che sia cioè proprio un'attività, uhm, che tu inizi dicendo: "Okay, mi piace farla, però io principalmente ci vado perché voglio fare amicizia"; uhm, perché questo ti può veramente aiutare, magari condividere la stessa passione o, comunque, un ambiente più leggero, uhm, può aiutarti a connetterti con altre persone, perché magari lavoro è lavoro, la palestra, ognuno è impegnato sul proprio allenamento, è difficile comunque conoscersi lì, quindi magari ti serve un posto, uhm, dove sai di poter stare tranquilla e di poterti concentrare sul sul conoscere altre persone, non so, se ci avevi mai pensato.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah-ah. Questa è una bella idea. Mh. Okay. Mh-mh. Certo. No, in realtà, uhm, no, cioè è una bella idea e diciamo che avevo un po' 'sta speranza con la palestra, però effettivamente hai ragione, nel senso che, comunque, ognuno è un po' nel suo, la maggior parte delle volte; soprattutto dal lunedì al venerdì, cioè dopo il lavoro, cioè uno pensa un po' di più: "Faccio l'allenamento e me ne vado a casa". Cioè io spesso penso così, quindi in realtà, ehm, ci sta, cioè ti ringrazio per i consigli, veramente.
Ma di niente, sono contenta se ti ho aiutato anche un pochino a riempire questo vuoto.
Sì, sì, mi sento mi sento molto meglio, mi sento anche un pochino più motivata, quindi veramente, grazie.
Di nulla.